Ừm, mình hiểu rồi, tưởng đâu á là bạn căng thẳng vì lễ lộc, nhưng mà không phải căng thẳng vì những người họ hàng có mặt trong dịp lễ lộc chung vui, là vì khi họ chung vui họ hay hỏi những câu hỏi riêng tư. À, thì ra là cái nặng nề, căng thẳng nằm ở những cái câu hỏi riêng tư của bà con cô bác, mình hiểu rồi. Thiệt ra ở văn hóa Á Đông và văn hóa Việt Nam nó có cái đó nghen cái cái mà, gọi là, khó xử tế nhị, à, mà thường thường hồi xưa người ta lại không thấy khó xử tế nhị là tại vì người ta quen hồi xưa nó vậy, bây giờ thế hệ trẻ, à, phong cách sống nó khác, à, cái nhịp sống xã hội nó khác, tư tưởng quan điểm người ta cũng khác, cho nên người ta có những cái mà thuộc về cá nhân người ta hổng muốn chia sẻ đâu. Không phải như hồi xưa tình làng nghĩa xóm mà, kiểu như, hàng xóm cũng đi qua hỏi lương của nhau đâu, đúng hông nè? Bây giờ các bà con cô bác mà hỏi lương thì ngại lắm, mình cũng hiểu tại vì nó có cái xét nét dị nghị xăm xôi đồ đó mà, mình đồng cảm với bạn lắm nghen, không phải ta hỏi để ta chung vui mà nhiều khi ta hỏi để ta so sánh. Đó, mình hiểu, hông sao bạn không phải là người duy nhất đâu, ai cũng nằm trong hoàn cảnh này hết trơn á mà. Mà cũng dễ lắm mình tìm cách để, à, giúp bạn giải quyết nhẹ nhàng hen. Bây giờ cho mình hỏi thăm chút xíu cái vòng bà con đó đó. Đó, lớn nhỏ xa gần bao lớn, bao nhiêu người dữ vậy?
Đúng rồi đấy. <laughs> Mình hiểu. Đúng rồi đấy. Ồ, không có như thế đâu. Ừm. Đúng rồi đấy. Tốt quá này.